ไปซื้อไม้ ซื้อ ซื้อไม้ที่เป็นไม้แผ่นนะครับ เคยเห็นไหม? ซื้อ ซื้อไม้แผ่น ใช่ ๆ พวกผมอะ ซื้อ ซื้อไม้แผ่นมาตัด มาตัดแล้วก็ทำเป็น เป็นกล่อง เป็นกล่องแล้วก็
ไม้แผ่นค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
เป็นกล่องใส่ไอ้เนี่ยครับ เป็นกล่องเหมือน เป็นกล่องใส่เครื่องประดับอะครับ แล้วก็ ใช่ ๆ ๆ ทำตรงนี้ปุ๊บ! ใส่กล่องเป็นเครื่องประดับแล้วก็
อ๋อ อ๋อ
แล้วก็ไป ตอนนั้นก็ซื้อแค่ไอ้นี่เอง ไม่ ไม่แพงมาก ก็น่าจะเป็นไอ้สร้อย สร้อยข้อมือของ PANDORA ประมาณ 2,000 กว่าบาท ไม่แพง ซื้อมาแล้วก็ทำ ทำอันเนี้ย เราทำอันนี้ไว้ เราทำกล่องตรงนี้ไว้ แล้วเราก็เอาไปใส่ข้างในครับ แล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์ ใช่ อะ ถ แล้ว แต่ก็นานแล้วนะ นานแล้ว
ค่ะ อ๋อค่ะ ค่ะ ค่ะ <giggles> เออ มันเป็นความทรงจำที่น่ารักนะ เซอร์ไพรส์ที่น่ารักมากนะคะ โอ๊ย น่ารักมาก
เออ ห แล้ว อ อึ ใช่ เออ ก็จะมีอีกอันหนึ่ง ก็คือเป็น เป็นพับ เป็นพับดาวอะ ใส่เข้าไป โอ้โฮ <chuckles>
โอ๊ย! ซึ้งจังเลยนะ ซึ้งจังเลย เฮ้ย ถือว่าพิเศษมากเลย อุ๊ย ขอบคุณนะคะ ขอบคุณวันนี้ที่แบบแบ่งปัน อะ ดา ดาวกระดาษ ใช่ไหม เขาเรียกว่า ดาวกระดาษใช่ไหมคะ? แบ่งปันในความรู้ แบ่งปันในวันพิเศษของกันและกันนะคะ ขอบคุณจากใจจริง ๆ ค่ะ
เออ อืม ขอบคุณเหมือนกันครับ ใช่ ๆ ๆ โอ้ <chuckles> โอ้ ขอบคุณเหมือนกันครับ วันนี้ได้มุมมองเยอะเลย เรื่องครอบครัวน่ารักมาก ได้ฟังแบบคุณสามี คุณลูกน่ารักมาก
อา ขอบคุณมาก ขอบคุณ เออ ใช่ทุกอย่าง เออ เช่นกันค่ะ แล้วก็ขอบคุณ เดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกหลาย ๆ สาย ขอบคุณจากใจนะคะ
ได้ครับ ๆ ครับ สวัสดีครับ

หมายถึงยังไงครับชิล ๆ?
เอ่อ หมายถึงว่าชิล ๆ กับทุกเรื่องของการใช้ชีวิตปกติเลยใช่ไหมคะ? วันพิเศษนี่ก็นับครั้งได้ไหมคะ หรือว่าจริง ๆ แล้วมีทุกวันเลย?
ใช่ครับ ก็มัน อืม นับครั้งได้แล้วกันครับ คือของผมเป็น ไม่ ไม่ค่อยทำอะไร แล้วก็ไม่ ม ไม่ค่อยมีใครที่จะมาให้ ช่วยทำอะไรอย่างงี้ด้วย ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ
อันนี้ <giggles> อ๋อ อ๋อ
ส่วนใหญ่จะอยู่แต่กับตัวเองครับ แล้วก็ ใช่ ๆ
อ๋อ แล้วอยู่กับตัวเอง เคย เคยมีอะไรที่แบบ "วันเนี้ยฉันจะเซอร์ไพรส์ตัวเอง" มีบ้างไหม?
มันเลย อืม ก็มีนะ
ถ้าเซอร์ไพรส์เหมือน มีใช่ไหม? อาทิเช่นอะไรบ้างคะ?
ก็มี ก็มีบ้าง อาจจะเป็นแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้ไหม ก็ เอาจริง ๆ ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไม่น่าได้นะ ผม ผมคิดว่าเป็นแบบ อารมณ์แบบอยู่ดี ๆ ก็อยากซื้อของอะ อารมณ์แบบเราก็อยาก อยู่ดี ๆ ก็มาแบบว่า เฮ้ย อยากซื้อของ ของ เจ้าของอันเนี้ย แต่มันราคาแพง แต่เราก็คิดมาเยอะเราก็ซื้อเลย อะไรอย่างเงี้ย เผื่อมัน คือมัน ใช่
อ๋อ โอ้ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ อันนี้ อันนี้มัน มันกึ่ง ๆ เซอร์ไพรส์กับการให้รางวัลตัวเองใช่ไหม?
คือ คือมันเซอร์ไพรส์ตัวเองไม่ได้ครับ เพราะว่า อ้าว ก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรอะ เราจะทำอะไรอะ <chuckles> มัน มันไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ได้นะครับ <chuckles>
ซื้อเองใช่ไหม? รู้อยู่แล้ว เออ <chuckles> เออ